तो वो और मेहनत करने के लिए, वो अपने आपको ना आगे बढ़ाते थे। हाँ, ऐसे करना है ऐसे करना है और स्कूल में सोशल मीडिया बंद हो जाना चाहिए।
जी। हाँ।
ये बहुत बड़ी चीज़ है कि स्कूल में सोशल मीडिया बंद हो जाना चाहिए। एक और चीज़ है जिससे स मतलब स्कूल में ना बहुत बदलाव आएगा अगर ये चीज़ें आ जाती हैं वापिस। ऐसा मेरा मानना है और लालच तो देखो ऐसी चीज़ है कि <chuckles> हर दूसरा बंदा लेके बैठा है। ये बात अ, जो पेरेंट्स हैं उनको समझनी चाहिए, स्कूल में उतनी फ़ंडिंग ना करें, बल्कि करे ही ना, स्कूल ऑलरेडी काफ़ी अपना लेके बैठे होते हैं क्योंकि हर किसी को जेब भरनी होती है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ज़्यादा लोगों को फ़र्क़ पड़ता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कम होनी चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए, तो बहुत बदलाव आ जाएगा।
बिल्कुल, सही कहा। उहुँ। उ जी। हाँ। हुँ। ये तो है। जी। सही कहा आपने। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात कही कि करप्शन जो है वो कम होना चाहिए और कहीं न कहीं देखिए, यही स्थिति प्राइवेट स्कूल में अगर रही तो, फिर तो आम आदमी जो है वो पढ़ा ही नहीं पाएगा बच्चों को, इतनी महँगी फ़ीस है। वैसे देखिए, आपने ना बड़े अच्छे-अच्छे तरीके बताए कि किस प्रकार से ना सीखा जा सकता है और सबसे दिलचस्प तो वो जो पर्चा लिखने वाला तरीका आपकी माता जी अपनाती थी। हाँ, वो रहा था।
जी। <chuckles> कम होना चाहिए। हुँ। बहुत मुश्किल, पढ़ा ही नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा। <chuckles> जी, आप कोशिश कीजिएगा, बेहद मज़ा आता है हम आज भी करते हैं। <chuckles>
जी, वो बहुत ही बेहतरीन था और देखिए आपसे बातचीत करके ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए।
<chuckles> धन्यवाद। <chuckles>